最近、成長したと感じたことは何ですか？
そうですね、えっと今、ま、あの、働いてはいるんですけれども、ま、いろんなタイプの人と、ま、コミュニケーションをうまく取れるようになったところが、ま、成長したかなと思います。
はい。 ほう。 ふーん。
はい。
その前までは、何ですか、あの、コミュニケーションとか苦手だったんですか？
ちなみになんかはいはい。 そうですね。多分、ひ比較的、い苦手だったと思いますし、なんかはい。
ほお、すごいですね。じゃあ、れ練習していくうちに上手くなってきたみたいな感じですか？
<laughs> そうですね、やっぱりね、年数重ねたり、いろんな人と会うはい、会うことが重なって、ま、成長したっていうふうに感じます。
ほう。 うん、ふんふん。 それって逆に成長する上で、この練習する感じの時に苦労したこととか、壁とかありますか？
そうですね、やっぱり、うーん、もともとあまりコミュニケーションが得意なほうではなかったので、ええ、ま、例えば、ちょっと自分が苦手だなって思う人とかいると
はい。 うん。 うん。
ちょっとなんすかね、ああ、あ、明らかに <chuckles> 話したいことが思い浮かばなかったりとか、ちょっと避けちゃったりとか。はい。
あ、そうですね。あたしもそうだと思います。なんかあの
はい。
あんまり、あの、話す機会がない仕事をしているので、こういう感じの仕事をすると、あえて、あの、話し話さなければいけないみたいな感じで、だんだんやってるうちに、「あれ、全然喋れるじゃん」みたいな感じで、ほすごいなみたいなことは、か感じたことはあるかもしれないんです。うん。
あ、そうなんですね。 <chuckles> <chuckles> そ はい。 はい。 ああ、やっぱりそうですよね。やらなきゃとかなんかそういうのでだんだん。成長しますよね。
うん。あ、うん、逆に、苦労したこととか、なんか壁とかっていうのはやっぱり、なんだろう、ポジティブなことだけを喋りたいっていう気持ちがいつもありますね。なんかうん。
ああ、確かに、すごい大事ですね。
だ大事だと思いまい 私にとってそれはいいことだと思ってるんだけど、たもしかして、あの、一緒に会話をする中で、ま、その、パートナーの方は、もしかして、ももっとネガティブなこと喋りたいとか思ってるかもしれないのに、私がもしかしたら止めてるんじゃないのかなとか思って。いや、どうだろう、もしかして、ネガティブなこと喋りたいのかしらとか、感じていることはあります。どうです？<laughs>
はい。 うんうん。 あ。<chuckles> はい。 はい。 そうですね。人とやっぱ人といると、あのネガティブとかポジティブあると思うんですけど、ネガティブなことばっかり言われても、一緒に気持ち沈んじゃうなっていうところあると思うんで。
うん。 ん。 うん。 ああ、そう、そうですね。
うそ、ありますね、その気持ち分かりますね。
そうですか。うーん、なんだろう。よくポジティブポジティブだとか言われるんだけど、それっていい大丈夫いいことなのかなとか思う時々思うんですけど
ああ。
うん。
そうですね。自分も結構周りの、関わってる人、ポジティブな人多いんですけど、はい。なんか、自分がお、落ち込んだり、なんか、仕事とか上手くいかなかった時に話すと、いやすごい前向きになりますね、そういう人と一緒にいると。
そうなんですか。うーん。 <laughs> うん。 へえ。 これからも、もっと成長したいとか思ってること何かありますか？
ありがたいすね。 はい。 これからもっと成長したい。そうですね、ま、どちらかというと、内向的な方な性格だと思うので、やっぱなんか外向的で、いろんな人と友達作ったりしてる人見ると羨ましいねと思うので
ほうほうほう。 ほう。 はあ。 ああ。私もかなり内向的なんですけど、うん。でも反対に、そういう、なんか、外交的な人とか
まはいはい。 ああ、そうなんですか。 はい。 はい。
が近くにいるんですけど、すごいそういうある1人の人に、なんかすごい内向的だとか、ななんか友達が少ないとか、なんか怒られたり <chuckles> いうするんですけど、でも自分自分ではそんな、あの、本を読んだりするの大好きだし、なんか、美術館とか映画とか、温泉で、何でも1人で行ってしまう方なので、なんか、そういうのって、別にいけないとは思ってないんですよ。特に映画とか、もちろん本だなんて、それって1人で鑑賞するものだと思うんですね。
ああ、あ。 はい。 え、<chuckles> 怒られるんですね。<chuckles> はい。 おお。 あ、そうですね。 はい。 うん、やっぱり。 <chuckles> 確かに、はい、そうです。
んで、内向的な人って多分そうだと思うんですけど、すごい緊張しちゃうんですよ。人と一緒に美術館とか行ったり、人と一緒に映画行ったりすると、なんか、そのうん、すごい気使っちゃうので、なんか、映画を見ているっていうことじゃなくて、その人と一緒にいるっていうことの方がおっきくなってしまうので、なんだろう、エンジョイできなくなってしまうみたいな。<chuckles>
はい。 ああ、わかります。 はい。 気使いますね。 はい。 はい。 ああ。<laughs> あ、確かに、ま、分かりますね。なんか、映画とかでも2人とかさんにんで行くと、感想、ん、なんか喋ろうかなとか、この人どどう思ってんのかなとか、色々
そう。 うん。
気使っちゃうので
うん、ふんふんふん。
なんか、たの気楽に楽しめないなっていうのはありますね。
ああ。と、そう、映画ぐらいだったら、あの、1人で行った方がいいとかも。私毎週いつも火曜日に映画に行く癖をつけてるんですけど、だけど、そう、自分では全然いいことだと思ってんですけど、そういうのって他の人から見ると、なんか、可哀そうがれちゃう時があるんですよ。それって、なんか、でも、たん、たつだある1人おん女性のお友達がいるんですけど、そあの、私すごい映画が好きなので、前
はい。 <laughs> あ、そうなんですね。 はい。 うん、ふんふん。うん、ふん。<chuckles> わかります。 ええ。 はい。 はい。
映画に誘って、そその彼女の分のチケットも買って一緒に行ったんですよ。
はい。 ほう。
でも、なんか、人の、まず第一、人のチケットを買うの面倒くさい、面倒くさいっていうか、なんで私が払わないふんで、なんナンバートゥー1人行っても、なんだろう。
<chuckles> 手間ですね。ちかに。
うーん、変わらない。ナンバー3なんでその人にあと1人で行く時に、なんなんかなんか凄い可哀そがれたり、「何で1人で行くの」とか、「ああ、そうなの」とか言われなきゃいけないのかが
はい。 うんうん。 ああ。うん、確かに。
うん、いやすごい私としては理由はあるんですけど、いや、ひと1人で行った方が楽だからみたいな。<laughs> なんなんかなんかあります？そういうの。
はい。 はいはい、そうですね。 やっぱありますね。なんか、「なんで1人なの」みたいな、「友達いないの」みたいなことも、なんか勘違いさせられますけど。なんかやっぱり自分もなん、今で言うのはソソロ活っていうんですかね、こういうの。なんかひとりで。あ、らしいですね。<laughs>
うん。 ソロ活っていうんですか？<laughs> <laughs> ソロ活。
それはそれで、あいお気楽ですし、なんか臨機応変に
うん。
予定とかがっちり決めなくても、ま、そん時の気分でそう、ご飯決めたり、ご飯何食べようかなとか、どこ行こうかなとか、決められるので、もちろん人といると、なんすかね、そういう例えば景色見たとき、感動を共有できる人いるのもいいと思うんですけど。
はあはあはあ。 ああ。 うん。 ああああ。
やっぱ1人は1人で、いでも融通ってところが、か、一番大きいですね。
そうですね。なんか、わかります。なんか大きなグループと一緒にいるっていうのは大丈夫なんですよ。
はいはいはい。
それだったら、なんかあんまり気を遣わない。だけど、2人でどっかに行くとかがすごい嫌いなんですね。
うん。<laughs> はい。 <laughs> はいはいはい。はい。
な、待たされる。で、2人でいると、なんかその人の悩みみたいのを聞かないといけなくなっちゃうじゃないですか。たい大体そういううん、大体そこに陥ってしまうような気がするので。うん。う。
はい。 ああ、近況とか、はい。 あ、そうなんですね。
そ
い、結構聞き上手な方があるんですかね。
そうなんです、聞き上手なんですよ。<laughs> いいないですか、そういう人、私の友達にも聞き上手だけど、聞くのが嫌いっていう人がいますね。
あ、そうなんですか。 でしゃかえちゃうんですね、相手も。 あ、そうなんですか。
うん、いますいます。うん。
<laughs> め面倒くさいなとかなんかなんかいっぱい聞くのも。疲れちゃうってことですかね？
たたぶん、カカルチャーの違いだと思うんですけど。た、なんだろうなんだろう、私、イギリスにちょっといたことがあるんですけど、多分イギリスの人とかカルチャーって
はい。 あ、はい。
多分、その、き聞くとか反応あの、何て言うんだろう、挨拶をするとか、すごいそういうマナー的なことがしっかりあると思うんですよ。
はい。 はい。 うん。 ああ、そうなんです。
うん、だから、その相手も、あの、例えばイギリスのマナーの一つとして、相手に、How are you？元気？って言った時に、相手は私は病気であるって言うのは、それはマナー違反なんですよ。
はい。 あ、あ正直なんか言うのもダメなんですね。<laughs>
いや、病気であるっていうのは重すぎる。うん。そう、だからそれは、そのソーソーシャルな場所でそれは言ってはいけない。だけど、他のま、他の国の人とアメリカなんて特に、全然なんか、How are you？とか言ったら、ずらずらずらずらっと、腰が痛いとか、手術したとか、ぐあって、ん、言ってくる人が多いみたいな
あ、そうなんですか。 はい。 へえ。 あ、そうなんですね。
うん。 なので
全然違いますね。
うん。でもカルチャー的っていうよりも、それも人にもよりますよね。
<laughs> それ、せく性格性格によるところも大きいですね。<chuckles> ななんでもかんでも、なんかバーって喋る人もいれば
うん。<chuckles> うん。 ああ、うん。
もう自分なんかは、い1聞かれて、1しか答えないような人間なんで。
あ、そうなんですか。うん。
うん、なんか、いち聞いたら10バーって喋る人もいますけど
うん。そうですね。うん。
ね、ほんと人に合わせないといけないってところはなんか、ま、ありますよね。
うん。なんか楽しい話とか、面白い話とかだったらいいんですけど、あの、その、う、ネガティブなことをずらずら聞くのが嫌なんですね。うん。
<laughs> ああ、愚痴みたいなことですかね？
あん。 いやあの、体が痛いとか、その病院だとか、ああと何て言うんだろう
ああ、なるほど、そういうケース。調子悪いとか。
結局、あの、何て言うんだろう、きゅじ自分の人生に入っている中の恐怖とか、そういうのが出てきちゃうみたいな。それはちょちょっと、た耐えられないみたいな
はい。 はい。 へえ。 <laughs> ま、い言われたところでですもんね、聞く側ききゅわ。
うん。 うーん、そうなので。どうです？あと、その何、そそういう以外のことで、もれかもっと成長したいとか思ってることありますか？
<chuckles> 成長、そうですね、なんか、ま、三日坊主とか、あ飽きっぽいっていうところもあるので。
うん。 うん。 うん。
やっぱなんかやるって決めたらしっかりやり続ける、まあ、なんすかね、う運動もそうですし、なんか勉強もそうですけど、そこはもうちょっと頑張りたいなとは思いますね。
うん。 三日坊主が多いんですか？
三日坊主、例えばジジムとかも、<sucks teeth> なんか、い最初行くって決めたけど、だんだんなんか理由つけて、今日疲れたからとか。
ああ。 はあ。 ああ、好きじゃないんじゃないんですか？
<laughs> 多分なんか、嫌々周りに触触発されて始めたってのもあるかもしれないですね。
はあ。 ああ、うーん。
なんかあります？そういうのって。
私、なんか、すジムとか、凄い綺麗なジムの近くに前住んでて凄い好きで、毎日通ってたんですけど、そこに凄い素敵なスティームサウナとかあって、すうん、で、すごいもうかっこいい場所だったので、なんかもうどよ土日とかだと、DJ とかあの、ディスクジョッキーみたいな人がいて、もうみんなダンスしてる感じで、んで、時々床屋さんとかも来て、なんかバーテンダーとかもあって、なんかもうすごい楽しいジムだったんですよ。うん。うん、で、だだけど、最近すごい、いちょっと田舎っぽいところに引っ越してきて、じく近くのジムがすっごい汚いんですよ。もう、うん、シャワーとかにいつも紙がガーっていっぱいあってで、うんうん、で、で、ああ、嫌だなと思って、なかなかジムに行かないんですね。今日もい絶対これ終わったら行こうとか思ってたんですけど。でも、それってやっぱり、それ、三日坊主とか自分が悪いとかじゃなくて、行ってる場所がい絶対いけないと思います。うん。もくうん。自分のせいにしない方がいいと思いますよ。<laughs>
はい。 はい。 おお。 すごいっすね。 うんうん。 え。 すごい、はい。 え。 うん。 ジムなんですね、それ。 はい。 ああ、嫌ですね。 やだ。あ、はいはい。 はい。 <laughs> はい。 ああああああ。 環境とか。<chuckles>
環境ですよ。だっても、つきっと、ねえ、素敵なジムがあったら、もっと面白い場所だったら、行きたいと思うわけじゃないですか。
ああ。 確かにそうですね、なんかいいものがあれば。
うん。うん、なので。うん。絶対それは自分を責めないで、うん、く、ジムを責めて他の場所に行った方がいいと思いますよ。うん。
うんうんうんうん。 <laughs> そうですね、いっぱいあります、せ選択肢は。
いうん、ここは良くなかった、他、次他行こうみたいな。うん。もしかして、そうしたらかなり、なんかお金をセーブできるかもしれないし、なんか色々クーポンみたいのを使って。<laughs> 初回ただみたい。<laughs> うん、うん。
はいはいはい。 うんうんうん。 そうなんすね。 ああ、ありますね、最近いっぱい。はい。<laughs> ああ、ありますね。体験無料とか、はい。<laughs> 一回ま、色々比較していくっていうのも
うんうんうんうんうん、ここの受付のお姉ちゃんが可愛いから続けられるとか。<laughs>
ありですよね。 <laughs> 全然モチベーションになりますね、そういうの。<laughs>
<laughs> うん、難しいですよね、うん。
逆になんかありますか？そういうもっと成長とか。
え、もっと成長したいことですか？色々いますね。私ドイツ語、フランス語もやって、もっとやりたいし、あと、なんか機材とかコンピューター系とかってかなり苦手なので、もっとスルスルできるようになりたいっていうのと、あと、うん。何だろう、あと何かあるかな？水泳とかもやってるんですけど、できたら、ううーん、ももっとちゃんとなんか凄い朝、すごい早く起きて、頑張って、ぎゃ頑張っちゃう人みたいのになりたいとか思ってます。<laughs>
はい、他にも。 すごいすね。 はあ。 はい。 あ、アクティブですね。 <laughs> 確か朝活動する時間増やしていくといいかもしれないですね。ああ、わかります、そういうの。
いいですよね。うん。今日はなんかいろいろおもしりょ、面白い話、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい。それじゃあ、また、よろしくお願いします。どうも、はい。